अ, मेरे साथ ये होता है कि अ, जब मेरा वीकेंड आता है, तो पहले से मेरा प्लान रहता है कि मैं घूमने जाऊँगी दोस्तों के साथ मैं। और बढ़िया पार्टी करूँगी, और बाहर कपड़े लेने जाना है, शॉपिंग करना है, बहुत ज़्यादा, और घर के लिए सामान खरीदना है। क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ तो अ, माँ का भी एक रहता है ना कि अच्छा, अबकी बार कोई छुट्टी पड़े तो अ, बाज़ार से ये सामान लेती आना, या फिर अपने ऊपर रख लेना, हम आएँगे तब ले आएँगे। तो मेरा भी होता है कि चलो इसी बहाने सही, घर से मैं बाहर निकलूंगी, और अपने दोस्तों के साथ जाऊँगी, या फिर अपने भाई के साथ जाऊँगी,, <clears throat> तो वहाँ पर घूमूँगी-फिरूँगी। तो ये मेरा प्लान होता है, जब वो सप्ताह चल रहा होता है, तब। लेकिन जैसे ही वो वीकेंड आता है, मुझे इतने ज़्यादा काम दिखाई देने लगते हैं कि अ, मुझे लगता है कि ठीक है, अगले वीकेंड जब आएगा, तब मैं चली जाऊँगी। क्योंकि अ, जो काम दिखाई पड़ते हैं मुझे, वो ज़्यादा ज़रूरी लगते हैं, कि जैसे मेरे कपड़े धोने हो गए, घर के ही काम, और मेरा जो रूम है, वो मुझे लगता है कि साफ़ करना चाहिए, अभी इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा मूड चेंज हो जाता है तुरंत, कि अभी नहीं, अभी तो बाद में चली जाऊँगी। कोई अगर रूम पे आ गया, तो क्या सोचेगा कि कितना गंदा पड़ा है। लड़की होने के बाद भी इतना गंदा रूम है और ये वो। कई तरह के ख़्याल मन में आते हैं, और जो प्लान था मेरा घूमने का, दोस्तों के साथ जाने का, वो हट जाता है और मैं वैसे ही अपने काम में लग जाती हूँ और हर बार यही होता है, हर बार। तो मेरी समझ नहीं आता कि मैं किस तरीके से अपना जो वीकेंड है, उसको अच्छे से प्लान करूँ। आराम से रहूँ और कोई काम ना हो, एकदम चिल आउट से बीत जाए कि मैंने कोई काम नहीं किया, खाया-पिया और आराम से घूमी-फिरी तो ऐसा कभी भी नहीं हो पाता है। तो कैसे मैं इसको संभाल सकती हूँ? कैसे मैं इसे सही कर सकती हूँ?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
हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, ऐसा होता है कि, अगर मैं अपने काम उम घूमने जा रही हूँ, तो इसके अलावे ये कर सकती हूँ। जैसे, मुझे किचन का काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है हमेशा से, और किचन के जो, अ, क्रॉकरी होता है, उसको अच्छे से साफ करके रखना, और हर सामान एकदम साफ-सुथरा होना। तो अगर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया ना, तो मेरी किचन मुझे ज़रूर दिखाई देती है कि हाँ, इसमें ये वाला कप टूट गया है और अब इसको ठीक करना है। कुछ डीआईवाय घर पर ही करने लगती हूँ उस सामान को लेकर के और किचन में कुछ ऐसा सामान इकट्ठा करके रखना। या फिर मेरे पास अ, गत्ते वगैरह पड़े हों, तो मुझे लगता है कि क्या ही बाहर जाऊँ, कुछ अ, घर पर बना लेती हूँ, कुछ क्रिएटिव कर लेती हूँ। तो इससे होता ये है कि काम वो तो काम ही हुआ ना, कि कुछ ना कुछ किया है, किचन का काम किया है या फिर कुछ बनाया है, तो मेरे लिए तो वो काम ही है। इस बीच मैंने आराम कहाँ किया, मैंने खुद के बारे में कहाँ सोच पाया कि अ, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम दोस्तों के साथ बैठे होते हैं, तो भविष्य की भी कई बार योजना बनाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है। तो वो वाली अ, जो सोच है ना, वो नहीं आ पा रही है मेरे जी जी जीवन में कि मैं लोगों के साथ बैठी हूँ और मुझे भी ये सोचने का कभी मौका मिला है। तो बहुत कम ही ऐसा हो पाता है। और अ, जब मैं घर भी जाती हूँ ना, तो जैसे काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हैं मेरे पास और मुझे घर जाने का मौका मिले, तो वहाँ भी इतना ज़्यादा काम दिखाई पड़ता है कि बस वो छुट्टियाँ ऐसी निकल जाती हैं, काम में ही।
जी, जी। जी, जी। देखिए, ये सब तो हो मतलब काफ़ी बुरी बात है, क्या-क्या आपके साथ होता है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कितनी बार आपके साथ होता है? जैसे, वीकेंड तो चलिए 1 से 2 दिन का होता है तो इसपे होना लाज़मी है, क्योंकि हम हफ़्ते भर का काम रो रोक के रखे रहते हैं, बिस्तर हो गया सही करना, कर रूम को सही करना, कभी लोग काफ़ी लोग क्या करते हैं, कपड़े बचा के रखते हैं, उसको धुलते हैं। तो क्या ये सब आपके साथ छुट्टियों में भी होता है? जैसे छुट्टियाँ कभी-कभी क्या होती हैं, लंबी होती हैं, कभी-कभी 10 दिन की होती हैं स या 10 दिन से ज़्यादा की होती हैं। तो क्या उस समय भी आपके साथ ये चीज़ें होती हैं? और कितने लंबे तक समय तक ये होती है आपके साथ, कि आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कुछ भी करने का, या घर के साथ घर वालों के साथ बैठ के बात करें, उनके साथ कहीं घूमने जाने का?
जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, मैं ये हमेशा चाहती हूँ कि मेरे पास ऐसा टाइम हो कि जिसमें मैं घरवालों के साथ बैठी हुई हूँ, चाय पी रही हूँ, आराम से, कोई काम ही नहीं है मतलब मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। लेकिन, अ, मेरा एक ऐसा माइंड है कि अगर मेरे टेबल पर अगर कप भी उल्टा अ, रखा हुआ है या फिर अ, चीज़ें अ, य अस्त-व्यस्त हैं, तरीके से, सलीके से नहीं रखी गई हैं, तो मुझे बहुत चिड़-चिड़ी आने लगती है कि, "ऐसे क्यों रखा है ये?" और जब मैं घर जाती हूँ, तो मेरे माता-पिता ही वहाँ रहते हैं। तो अ, मुझे लगता है कि अब मैं ही काम कर जाती हूँ या वहाँ जो घर है, ब उसको साफ़ करने में लग जाती हूँ। वही, <chuckles> जो लड़कियों को पसंद होता है कि घर की अ, साज-सज्जा करना, कि चीज़ों को कलीने से सजा कर रखना, तो उन कामों में लग जाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पापा का जो रूम है, उसमें बहुत कम ही अ, मतलब कोई जाता है। मेरी मम्मी नहीं जाती, मेरे बहन-भाई भी नहीं जाते। तो मेरा ये रहता है, पापा को ये भरोसा रहता है कि अगर मैं रूम में जा रही हूँ, तो कोई अच्छा काम या अच्छी सफ़ाई करके ही जाऊँगी। तो मेरा वो भी वहाँ पर मूड बन जाता है कि, "चलो, पापा के रूम को साफ करते हैं।" और पापा को जो कपड़े हैं पापा के, उनको अच्छे से रखना और उनको मुझे काम करना अ, ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, बजाय इसके कि मैं बैठ जाऊँ। लेकिन मैं जाती बैठने के लिए ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। पता नहीं, वहीं एकदम से मेरी जो थिंकिंग है, वो चेंज हो जाती है क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता कि कोई भी सामान इधर-उधर पड़ा है, और मेरी वही प्रायोरिटी बन जाती है उस काम को करना।
जी, जी। जी, जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी दिक्कत। और देखिए, क्या आपने कोई ऐसा तरीका आज़माया हो जिससे अगर आप वीकेंड या जब भी छुट्टी होती है, आप क्या अपने परिवार से मिलने जाती हैं, उनके साथ समय बिताती हैं या आराम कर सकें आप? जैसे, होता क्या है कि आप बहुत हफ़्ते भर आप काम करतीं हैं, तो जब भी वीकेंड आता है, तो आप सोचती हैं उस दिन आराम कर सकें। तो क्या आपने इसके लिए कुछ तरीके निकाले या कुछ ऐसा आज़माया हो, कोशिश किया हो कि जिससे आपको वीकेंड पे आराम मिल सके?
हाँ, ऐसा कई बार हुआ है, कि मैं ये सोच लेती हूँ कि ठीक है अ, मतलब काम को नज़रअंदाज करने की कोशिश करती हूँ कि कोई भी काम नहीं है। तो अगर मैं ऐसा भी कर लूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि जिस-जिस म वीकेंड को मैंने सोचा है कि मैं इस वीकेंड कोई काम नहीं करुँगी, तो कई बार ऐसा भी होता है कि बॉस कॉल करके बोलते हैं कि, "आज कोई छुट्टी नहीं है और काम करना है।" तो वहाँ पर कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो अ, फिर मुझे मेरी जो इच्छा होती है ना कि अ, अच्छे से बैठना है, बातें करनी हैं या अपने भाई से या दोस्तों से, तो वो टूट जाती है कि पिछले वीकेंड में ऐसा-ऐसा हुआ था, उस वजह से मैं काम नहीं कर पाई, मेरे कपड़े भी इकट्ठे हो गए हैं, और बाकी काम भी हो गए हैं। तो फिर मुझे लगता है, कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, बॉस बुला लें और मैं जो घर के काम हैं उनसे उनको अ, टाइम से नहीं कर पाऊँ और वो फिर से टले रह जाएँ। तो ये भी मेरे मन में एक डर-सा रहता है।
जी, जी। जी, जी। जी देखिए, ये सब तो होना, बहुत आम बात है, क्योंकि, आप बहुत चीज़ों को ले के परेशान होती हैं, जैसे आपने अभी बताया कि आप अपने काम को भी लेकर डरती हैं, कि अगर मैं, काम समय पे ना कर पाऊँ तो हो सकता है कि आपके जो बॉस हैं, वो गुस्सा हो जाएँ, और देखिए, जैसे आपको चिंता रहती है कि, आप घर गईं, तो आपके माता-पिता, बहुत समय से काम कर रहे हैं, तो आप उनका हाथ बटाना चाहती हैं। तो हाथ बटाते-बटाते, कभी-कभी आपको लगता है कि, कुछ ज़्यादा ही काम हो गया था, उसको करने लगती हैं, तो आपकी छुट्टियाँ, आप अच्छे से व्यतीत नहीं कर पातीं, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं बिता पाती। तो देखिए, इसमें आप ये कर सकती हैं ना कि आप घर जाइए तो आप, एक टाइम निर्धारित करिए, कि इस समय मैं काम करूँगी और इस समय काम करके मैं रख दूँगी, अगले दिन कर लूँगी, और उसके बाद आप ये कर सकती हैं कि जो भी आपके पास समय बि बि बचता है, उसे अपने माता-पिता के साथ बिताइए। और थोड़ा ना मन को शांत रखिए, जैसे आप मुझे लगता है कि, आप बहुत घड़बड़ा जाती हैं। तो आप, थोड़ा हड़बड़ाया मत करिए। आप चीज़ों को आराम से करिए, आपको लगता है कि वीकेंड है, 2 दिन का टाइम है, तो आप एक काम कर सकती हैं कि चीज़ों को लिख के रख लीजिए। कभी-कभी क्या होता है कि हम बहुत जल्दी-जल्दी में काम करते हैं, तो हमारे दिमाग से निकल जाता है। तो हम सोचते हैं कि चलो, अब इसको अगले वीकेंड पे कर लेंगे। फिर हम अगले वीकेंड में कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए टाइम नहीं मि निकलती निकलता। तो आप ऐसे कर सकती हैं कि चीजों को लिख कर रख सकती हैं। जिससे ना आपको चीज़ें याद रहेंगी और आप आगे चल के ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगा, और आप उसको कहीं चिपका कर रख सकती हैं कि अच्छा, मुझे ये चीज़ें करनी है। मैं वो वीकेंड पे करुँगी और देखिए, आप एक काम कर सकती हैं कि, जब भी आपका छुट्टी या वीकेंड आता है ना तो स अपने लिए छोटी-छोटी सीमाएँ बनाएँ। जैसे, आप रिमाइंडर लगा के रख सकती हैं, कि अच्छा, मुझे अभी ये काम बाकी है, या मुझे कपड़े धुल के रखने हैं, या घर साफ़ करना है, अपना रूम साफ़ करना है या घर की सफ़ाई करनी है या मुझे कुछ सामान खरीद के लाना है या मुझे ये काम करवाने जाना है, बैंक का काम करने जाना है या मुझे कुछ भी काम को काम करना है तो इसके लिए ना, आप रिमाइंडर लगा के रखिए। आप एक टाइम लगा दीजिए, हर 2 घंटे मुझे रिमाइंडर करते रहे, 3 घंटे में, कि अच्छा आपको, इस टाइम पे ये काम करना है। तो जैसे आपको याद आता रहेगा, और ये रिमाइंडर आप, हर दिन के लिए लगाइए, जब तक आपकी छुट्टी या वीकेंड है। तो इससे क्या होगा ना, आपको स चीज़ें याद रहेंगी। कभी-कभी क्या होता है, आप व्यस्त रहते हैं ना, तो इसकी वजह से, आपको टाइम याद नहीं रहता और देखिए ना, मैं आपको बोलूँगा कि, जैसे आपने बताया कि आप कभी-कभी थक भी जाती हैं, थोड़ा आप बीच में आराम भी किया करिए। जैसे आप छोटा-छोटा ब्रेक लिया करिए। ये ऊर्जा बढ़ाने के लिए थोड़ा, उसमें हो सकता है, जूस हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें लिया करिए, जिससे थोड़ा आपको मदद मिले, एनर्जी आपके अंदर रहे, ताकि, आप, वो काम अच्छे से कर सकें, आप थके ना, और देखिए, जैसे आपने बताया कि आप घर जाती हैं तो आप बहुत घूमना चाहती हैं। लेकिन आपको, समझ नहीं आता, कि मैं, कहाँ घूमने जाऊँ। तो, आप कुछ, पहले से दिराइड डिसाइड करके जाइए कि अपने घर जा रही हैं, अपने मम्मी-पापा से मिलने तो आप यहाँ-यहाँ जाएँगी घूमने। तो ऐसे ना आपकी आपको पहले से चीज़ें पता रहेंगी, कि आपको कहाँ जाना है घूमने। आप प्राथमिकता दीजिए कि आपके लिए काम बहुत ज़रूरी है कि, माता-पिता के साथ घूमना बहुत ज़रूरी है। जैसे काम तो कभी भी हो सकता है, लेकिन माता-पिता के सामने घूमना हर बार नहीं हो सकता।
जी। हाँ। हाँ। ठीक है। जी। हाँ। हाँ। जी। जी। जी। जी। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। आपने जो बात बताई है ना, वो बिल्कुल सही बताई है कि काम बाद में हो जाएगा और माता-पिता के साथ बैठना-उठना बहुत कम हो पाता है, तो ये ज़रूरी है, और एक अ, चीज़, जो मेरे काम आने वाली है कि वो, समय को निर्धारित कर लो पहले से ही और अपनी जो समय-सारिणी है, वो पहले से बना लें। जिससे मेरा जो काम है, वो बहुत आसान हो जाएगा। तो सच में, ये तरीके तो मुझे काम आएँगे और तो मैं ज़रूर इनको अपने ऊपर अप्लाई करूँगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे बात करके और अपनी जो परेशानी है उसको बता कर के और आ काफ़ी अच्छे सु सुझाव आपने दिए हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो भी आपको बताई हों बातें बताई हों, आपको बहुत ज मदद करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।